Sì, fino adesso sì. Fino a oggi sì, <chuckles> spero di sì. Comunque
Eh sì. Sì, sì, sì, vedrai, vedrai ormai avete trovato il vostro il vostro equilibrio, no; e quindi
Ti. Poi, va beh, nelle coppie si litiga comunque, eh, non è possibile che non si litighi mai.
Eh, sì. Che poi è quello là, no è quello lì, quando veramente poi dopo si so si si soprassiede a a certe a certe cose, no, ce s s s se sempre; poi certo dipende dipende insomma da dalla gravità, no, dalla perché ci sono certe cose che pe' esempio non non non non ti perdonerei mai, no, malgrado sia uno che tende al perdono, anche quando magari, ehm, non c'è bisogno, cioè non non nan nun mh mhmm, non dovrei, no, ti perdono tante co però magari, che ne so, un tradimento, un, ehm
Ti, si lascia perde cioè, non può essere una No, ma non sono cose magari un pun no. No, no, no. No, ma non è che litighiamo per queste cose, litighiamo per cose molto più
E poi quello lì non è che è un disaccordo, quella è una proprio una è una cosa che va al di là del disaccordo, no, il disaccordo
Sì. A magari, a volte siamo semplicemente stanchi e nervosi tutte 2, quindi ti ti pen batticchecchiamo.
Certo. No, poi il disaccordo, sai, quando non si pensa magari, ehm: "Facciamo questo piuttosto che quell' altro", no; i disaccordi in ogni caso sono sono delle cose un po' marginali, no?
Sì. Sì, ma su queste cose qui "Ehi, però facciamo sempre quello che vuoi tu. Eh, ma non è vero perché l'altra volta abbiamo", ma sì ma non son cose gravi. Guarda, ti dico una cosa: a me è successo quando avevo mio maestro di pittura, che diceva che lui e sua moglie non litigavano mai. Sai cosa ho pen ma lei è una povera secondo me era una schiava, la teneva in casa, avevano 2 figlie ma già grandi
<chuckles> Ti Mah. Eh, certo. Infatti ce dev'essere una cosa proprio di di suggestione, no, di di di dominazione perché
Eh. Assurdo, non poteva lavorare, secondo me perchè lui era geloso, era ossessivo; ma proprio n non curata.
Eh. Cer ma guarda io il s ti ripeto come prima, no, come stavamo dicendo prima, io litigo, litigo o addirittura con mio figlio, mi figlio litiga con me, ehm, con mia madre, coi miei fratelli, ehm, ma perché ce sta, no, ci sta, capito che ci stanno gli scambi?
Ma sì. Vedo niente di strano. Ma le litigate che ho fatto con mia mamma. Io avevamo 2 cara ci amavamo tantissimo, avevamo 2 caratteri che non riusciva.
Eh. Certo, ci stanno gli scambi, no, ma anche per cose pe' esempio magari, che ne so, so son troppo insistente, no: "Fai questo, fai questo," e magari ti si rigira, ti fa no, hai c mhmm, capito? E quindi
Sì. Eh, sì. La mia mamma era molto mhmm, molto prepotente, voleva aver sempre ragione. Eh, mamma.
Certo. Quindi uno che non litiga, perché vuole secondo me ha dei problemi proprio caratteriali, no, di di di eh.
Ah, secondo me, guarda io ho pensato, ma forse da qualche parte l'avevo anche letto, ma penso che vuol dire che decide solo uno e l'altro esegue. Lo penso così.
Eh, sì, eh sì, sì. C'è c'è una certa forma di di s di di di sottomissione, no, di sottomissione di mhmm, certo perché ti devi e non aver paura di ribellarsi a l'autorità, che in quel ca in quel momento magari è rappresentata dal dal marito padrone, dal padre padrone, da chicchessia. Va bene, allora ti ringrazio, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
Sì, sì, sì. Lasci perdere, accetti tutto, ti sei rassegna cosa triste però comunque, dai verame ti ringrazio moltissimo. <chuckles> Ciao.